Verdade, mas aí você cai você cai na rotina do crossfit, tá, a sua o seu não interessa o sua altura, não interessa a sua massa, o seu quadríceps é capaz de levantar 4 vezes o seu peso.
É.
Então levantan levantando só o seu peso, tá fácil. <laughs>
Uau. Entendi. É, com certeza.
Então, mas o seu pesinho serve tranquilamente para o Upper Body.
Legal, legal.
Você vai ver que com uma ida na academia por semana, uma só
Uhum.
você va vai manter massa magra, se sentir fortona mesmo, eh, não é inchada, porque a inchada é sal, mas você vai ver que a sua tonificação vai durar muito mais tempo, até quando você sair de férias, você não perde a tonificação.
É, sim, com certeza. Muito legal. É, pois é, eu estava nesse ponto, sabe, e agora eu acho que eu tô um pouquinho mais devagar. Realmente eu acho que vou, vou dar.
Dá uma pesquisada sobre, eh, os benefícios do pump iron, que chama. Eh, pump iron, que é repetição, muito peso
Como que chama? Pump iron. Uhum.
pouca velocidade pouca repetição; 3 de 10, 5 de 10. Uhum.
Ótimo, nossa maravilha.

Entendi.
Não é só uma caça que tem domingo e tod e todos o resto da semana você vai consumir aquela caça tranquilamente, sabe.
Ótimo, ótimo. Eu acho que sim.
Nosso músculo é um órgão e o e o a função dele é equilibrar os níveis de açúcar, o nível de glicose e glucose no sangue. E, assim
Claro. Eu acho que você está me dando uma ideia muito legal, porque enquanto você está falando eu estou aqui pensando, eu tenho, eh, pesinho. Sabe aqueles pesinho mesmo de academia? Eu tenho eles em casa, sabe.
Uhum. Ótimo.
É. E, assim, eu eu dá pra mim pegar, por exemplo, um ali de de 10 quilos, que eu tenho, pra fazer bíceps, né, e aí enquanto eu estou sentada, enquanto eu estou
Uhum. Bíceps. Ele serve também ele serve também para o tríceps, ele serve também para o upperbody, do o seu trapézio. E muita gente não sabe, o trapézio mostra muito mais que você é malhado ou malhada do que bíceps e tríceps. A pessoa que tem um ombro bem formado e umas
Exato. É. Olha só. Qual é o trac ah, o a c eh, o tríceps, é, assim, do do ombro, né?
O tríceps é o do atrás do bíceps. Mas o trapézio o trapézio é o do ombro. É.
Sim, esse outro aí que você falou? Esse, trapézio. Entendi, entendi.
Então aquela abertura que você faz lateral
Fim.
que faz que dói, com um pouqu 1 quilo de peso quase mata. Essa aí é maravilhosa, você olha no espelho, e fala: "Olha, que orgulho de mim". Na prime já já incha tudo, né.
Já dói. É, é. <laughs> Legal, legal, gostei.
Sua única dificuldade vai ser vai ser quadríceps e glúteo, porque
É, mas isso facinho, dá pra fazer agachamento.
É.